มีงานอดิเรกอะไรไหมอะคะ ที่คุณเนี่ยอยากจะแนะนำให้คนอื่นได้ลองทำดูอะค่ะ?
อืม อา โอเคครับ ก็อันเนี้ยจะต้องบอกก่อนว่า งานอดิเรกของผมอะเนาะ มันก็ อ่า มีอยู่หลาย ๆ อย่างแหละนะครับ หลัก ๆ เลย ก็คือที่ทำอยู่ ณ ปัจจุบันน่ะ มันก็จะเป็นเรื่องของ อ่า การต่อ model พลาสติก Gundam การทำขนมหวาน อา แล้วก็ เล่นเกมครับ
อา ค่ะ อืม อ๋อ เหรอคะ? เฮ้ย <chuckles> คือมันก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเนาะ จาก Gundam ไปขนมหวาน อะ แล้วก็มาเล่นเกม อา โอเคค่ะ อยากจะแนะนำอะไรยังไงบ้างคะ?
<chuckles> อา อ่า ถ้าอยากจะแนะนำจริง ๆ อะเนาะ ก็ถ้าแบบ มัน จะบอกว่า ไงอะ จะไม่ได้ดูเฉพาะกลุ่ม มากจริง ๆ ก็อยากแนะนำเป็นแบบ เออ ขนมหวานอย่างเงี้ยครับ ก่อนเลย
อะฮะ โอ้โฮ อะไรนี่เป็นแรงบันดาลใจให้คุณเหมือนเริ่มต้นทำขนมหวานเหรอคะ?
อ่า แรงบันดาลใจของเราอะ จริง ๆ อะ มัน มันมาจากการที่เราอะไป กลับบ้านที่ต่างจังหวัด แล้วระหว่างทางอะ คือมันมีร้านกาแฟร้านหนึ่งอะครับ อา ทีเนี้ยเราอะ ไป ไปร้านนั้นน่ะ เสร็จแล้วเราไปเจอเมนูที่มันเป็น อ่า กาแฟ Banoffee อะครับ
อืม อา ค่ะ กาแฟบะนอฟฟี มันเป็นยังไงเหรอคะ?
คือมันจะบอกว่ายังไง? คือมันเป็นกาแฟที่มีการใช้ส่วนผสมอะครับ ที่เป็น อ่า เหมือนมี ช็อกโกแลต กล้วย แล้วก็คาราเมลอะครับ คือเหมือน เหมือนเป็นการทำเลียนแบบรสชาติของขนมบานอฟฟีอะครับ
อืม อ๋อ แต่ว่าเป็นรสกาแฟเหรอคะ?
ใช่ ๆ ก็คือเป็นกาแฟที่มี มีส่วนผสมของพวกช็อกโกแลตแล้วมีกลิ่นกล้วยนะครับ แล้วก็มีกลิ่นของคาราเมล อะ ซึ่งแบบเราอะรู้สึกว่า เฮ้ย เรา ตอนนั้นเราไม่ได้รู้จักบานอฟฟีมาก่อนเลยนะ แล้วเราชอบกาแฟเนี่ยมาก <chuckles> อา
อ๋อ อือฮี อะฮะ อ๋อ แล้วคือวันนั้นก็เหมือนเห็นชื่อแล้วอยากลองกินเลยเหรอคะ?
ใช่ ๆ เพราะเราอาจจะเป็นคนที่เวลาไปพวกร้านกาแฟหรืออะไรอย่างเงี้ย ถ้าเป็นเมนูที่เขาแนะนำแล้วเหมือนเป็นเมนูใหม่ อย่างเงี้ย เราจะชอบสั่งเมนูนั้นก่อนเลย ซึ่ง อา
ค่ะ อ๋อ เป็นคนชอบลองอะไรใหม่ ๆ อยู่แล้ว
ใช่แม้ว่าเราจะไม่รู้นะว่า อ่า รสชาติเป็นยังไง? แต่ถ้าเราเห็นปุ๊บ อะ มีขึ้นเป็นป้ายแปะมา อะ ผมสั่งตัวเนี่ยครับ อา เอาอันนี้เลย ใช่ อะ อืม
<chuckles> เมนู เมนูพิเศษ อา โอเค ซึ่งก็เป็นร้านประจำของเราถูกไหมคะ?
อ่า ก็ไม่ได้เชิงว่าเป็น เป็นแบบประจำนะ แต่ก็คือด้วยความที่ร้านน่ะเขาตั้งอยู่ในปั๊ม แล้วมันเป็นจุดที่เราแวะได้ อย่างเงี้ย เราก็จะแวะทานอยู่เรื่อย ๆ ซึ่งเราทานมาอยู่ประมาณเกือบเดือนนะ แต่ว่าถ้านับก็ประมาณ 4-5 ครั้งแหละ เพราะเราไปกลับไม่ค่อยบ่อยอะครับ
อ๋อ อ๋อ โอเค อืม ก็แวะถือว่าบ่อยอยู่ แต่ก็ยังไม่ถึงกับขั้นเป็นร้านประจำของเรา อา โอเคค่ะ อืม
อืม ใช่ ทีเนี้ยจุด <chuckles> จุดที่ขำ มันคือเมนูเนี้ยมันไม่มีแล้ว คือแบบว่าเขาทำเป็นช่วง แล้วก็หมดไปเลย
อ้าว เออ มาเป็นแค่ช่วง ส เทศกาลใช่ไหม? ช่วงแบบว่าโพรโมชันไม่กี่ ไม่กี่เดือน อา แล้วเขาก็ไป ทีนี้เราก็เลยแบบว่า คิดถึงรสชาตินั้นแล้วก็อยากจะกินต่อเหรอคะ?
อา ใช่ อือฮึ ใช่ คือเราตามหาจนเรา อ่า หนี ไปใน เขาเรียกว่าเป็น อ่า เฟซบุ๊กของทางอันเนี้ยเลย ถามว่ามันมีโอกาสที่จะกลับมาไหม? <chuckles>
โอ้โฮ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ อ๋อ แล้วเขาว่ายังไงอะ?
เขาก็บอกว่า เหมือนมัน อ่า โอกาสกลับมาอาจจะมี แต่ว่าเขาก็ยังบอกไม่ได้หรอกว่าเป็นช่วงไหน ซึ่งเรารอมาประมาณ ณ ตอนนั้นนะ ปีกว่าเราก็ยังไม่เห็นเลยอะ
อืม เฮ้ย <chuckles> ก็ยังรอใช่ไหมคะ? รอต่อไปเป็นปีเพื่อดูว่า มันจะมีเมนูนี้กลับมาไหม แต่ก็ยังไม่กลับมา
ใช่ ชะ ใช่ เราก็พยายามหาในร้านโซนอื่น ๆ เลยนะ ไปถามพวกร้านกาแฟหรือที่เป็นคาเฟก็ไม่มีที่ไหนมี จนเราแบบ อะ โอเค รู้ว่ามันมีขนมที่เป็น อะ บะนอฟฟี เราก็เลย อ่า ไม่เป็นกาแฟก็ได้ทานเป็นขนมก็ได้ เราก็เลยแบบว่า อ่า ใช่ ไปลองดู พอมันโอเคแล้วเราก็เลยลองศึกษา เอ๊ะ บะนอฟฟีเนี่ยมันทำยังไง? พอเราเห็นขั้นตอนการทำแล้วอะ เออ มันก็ไม่ยากนะพวกอุปกรณ์น่ะ ใช่ มันก็ใช้ไม่เยอะ ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เตาอบเลยด้วยซ้ำอะครับ
อือฮึ อา เออ ๆ ๆ ไปลองดู อืม อือฮึ ไม่ได้ยากเท่าไร อา จริงเหรอคะ? แล้วตอนก่อนหน้านั้นน่ะค่ะ คุณมี เขาเรียกว่า พื้นฐานการทำขนมมาก่อนไหมคะ?
อ่า ไม่มีเลยครับ <chuckles>
ไม่มีเลย แล้วเราก็คือศึกษาจากยูทูบเหรอ?
อา เราดูจากที่เป็นใน อ่า เซิร์ช google น่ะครับว่า วิธีการทำขนมบะนอฟฟี ใช่ครับ เราก็เริ่มง่าย ๆ เลยอะครับ ก็เกิด คือซื้อแครกเกอร์ในเซเว่น ซื้อกล้วยหอมในเซเว่นเหมือนกันครับ แล้วก็ซื้อวิปครีมอะครับที่เป็นวิปครีมสำเร็จรูปเนาะจาก อ่า ตัวที่เป็น อ่า ในห้างอะครับผม
อ๋อ ก็คือ google คือดูว่ามันทำยังไง? อืม <chuckles> อา อะฮะ อะฮะ ที่กดออกมาได้เลยใช่ไหมคะ?
อืม ใช่ ๆ ก็เลยลองมา มาเริ่มทำดู ก็ โอเค บดแครกเกอร์ผสมตัวโอริโอ้ไปนิดหนึ่ง แล้วก็พวกซอสช็อกโกแลต อย่างเงี้ยครับ แล้วก็ อ่า เอากล้วยมาวาง แล้วก็บีบวิปครีมลงไป แล้วก็เหมือนราดด้วยคาราเมลที่ทำเองจากการต้มน้ำตาลน่ะครับ
อืม อืม เดี๋ยวนะ แล้ว แล้วขอวิธีการทำคาราเมล หน่อยคะ ทำยังไงอะ?
อืม คือเราอะจะใส่เป็นน้ำตาลนะครับกับเนย แล้วก็ อ่า ก็มีใส่พวกส่วนผสม น่าจะเป็นเกลือนิดหน่อยอะครับ แล้วก็ต้มใน ในหม้อครับ เคี่ยวจนมัน อ่า เคี่ยวจนมันเค้า คล้าย ๆ ว่ามันไหม้อะครับ ออกเป็นสีน้ำตาล ๆ นะครับ แล้วเราก็เลยเอาตัวนั้นน่ะ อ่า เอามาใส่ถุงบีบ แล้วก็ราดอะครับ ราดใส่ลงไปในบะนอฟฟีเรา
อะฮะ อา อืม โอ้โฮ เออ ฟังดูก็ไม่ยาก แต่ว่าคุณทำครั้งเดียวแล้วได้เลยหรือเปล่าคะ?
อ่า ใช่ครับ บะนอฟฟี ก็คือทำ ทำครั้งเดียวแล้วได้เลย อันเนี้ยอาจจะต้องบอกว่า มัน มันน่าจะเป็นความบังเอิญแหละ เวลาเราเลือกที่จะทำขนมอะไรใหม่ ๆ ครั้งแรกอะ คือมันจะทำออกมาได้ อ่า โอเคนะ แล้วก็รสชาติก็ ช คือมันพูดไปก็เหมือนชม ตัวเองอะเนาะ มันก็คือเหมือน อะ อร่อยแหละ แต่คือมันไม่ได้แบบแย่ หรือว่ากินไม่ได้นะ คือ คือกินมันก็เหมือนกับความรู้สึกว่า เฮ้ย! เราก็เหมือนไปซื้อที่ร้านเลย อะไรอย่างเงี้ยครับ
อือฮึ อะฮะ แต่มันก็กิน อร่อย อา น่าจะเป็น คว ความมุ่งมั่นด้วยไหม? ความมุ่งมั่นตั้งใจ แล้วพอทำออกมาครั้งแรกแล้วมันแบบ เออ! ก็ มันก็ใช้ได้นี่นะ เราก็ทำ ได้นี่
อืม <chuckles> อ่า เคยคิดแบบนั้นนะ แต่ ว่า พอทำครั้งที่ 2 อะ บางอย่างมันไม่อร่อย <chuckles>
เออ เออ กลายเป็นว่า พอกลับมาทำอีกที มันเหมือน มันไม่เหมือนครั้งแรกแล้วเนาะ
อ่า แต่ว่า ใช่ แต่ว่าครั้งที่ 3,4 เราก็ อ่า ทำมันก็ออกมาโอเคขึ้นนั่นแหละครับ มันอาจจะอยู่ที่ อ่า ขั้นตอนเรา บางทีเราอาจจะรีบในการทำเกินไปในบางขั้นตอน อย่างเงี้ยครับ
อืม อา อือ อืม ๆ ๆ แต่คุณก็ทำเหมือน ทำไปหลายครั้งหรือเปล่าคะ? บะนอฟฟีเนี่ย
อืม อ่า ใช่ ๆ บะนอฟฟีก็จะทำหลายครั้งที่จะ อ่า แต่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นจากการที่ เราไปกินกาแฟรสนั้นแหละ แล้วเราก็ไม่เคยรู้จักขนมเนาะ เราก็เลยเอามาลองทำจนแบบว่า เฮ้ย เราก็เหมือน อ่า มีความชอบในการทำขนมขึ้นมาแหละ แต่ว่ามันก็จะมีอยู่บางอย่างที่เราทำกี่รอบแล้วอะ เราก็รู้สึกไม่โอเค อย่างเช่น การ อ่า ปาดหน้าเค้ก หรือว่าการ เขาเรียกว่าการปาดเค้กให้มันเรียบอะครับ คือเราก็ทำ
อ๋อ เออ อืม อืม เออ ๆ อันนั้นมันไม่ง่ายนะ
ใช่ ๆ เราทำมากี่รอบก็ยังไม่เรียบจนแบบว่า อ่า เรารู้สึกท้ออะครับ <chuckles>
<chuckles> ไม่ แล้วเคยแบบคิดว่าจะไปเข้าคลาสจริงจังไหมคะ?
เอ่อ เข้าคลาสอะเราไม่ ไม่เคยอยากจะลองไปเข้าเลยอะครับ เพราะว่า 1 อะ คือเรารู้สึกว่า อ่า มัน มันเปลืองเงินแหละ แต่ว่าเทคนิคอะ ยังไงมันก็ ถ้าเรารู้อะ มัน มันก็ดีแต่เราก็อยากจะฝึกเองไปเรื่อย ๆ แต่ว่าทีเนี้ยเราก็มามองอย่างว่า อา ถ้าเราปาดมันไม่เรียบแล้วมันไม่สวย ทำไมเราไม่เปลี่ยนให้มันเป็นแบบว่า อ่า เสริมอะไรเข้าไป เพื่อให้มันไม่ ไม่ต้องเรียบนะ แล้วอย่างหน้า อย่างเงี้ย ก็ไม่จำเป็นต้องทำเรียบ ก็บีบครีมเข้าไปเพิ่มหรือว่าทำอะไร อ่า เหมือนใส่ลูกเล่นเกี่ยวกับตัวพวกวิปอะ ให้มันดู อ่า มีสีสันกว่าเดิม อย่างเงี้ย เราก็แก้ด้วยวิธีนี้เอา
อืม อืม ๆ ๆ อืม อือฮึ อ๋อ เออ อา อ๋อ ก็เหมือนเป็นการแก้ปัญหา อะ เฉพาะหน้าไป ใช่ไหมคะ เราทำให้เรียบไม่ได้ อ้าว งั้นก็ทำลวดลาย ทำเป็นชั้น ทำเป็นอะไร ไป เออ ใช่ ๆ ค่ะ
อือฮึ อา ใช่ ๆ ครับ อันเนี้ย ก็คือหลัก ๆ ที่เหมือนเราเริ่มทำ อ่า ตัวขนมหวานนี่แหละ จริง ๆ ถ้าถามว่า เฮ้ย ทำไมเราอยากแนะนำตัวเนี้ยให้ ให้คนอื่นอะ พอเรามองว่า มันเป็นสิ่งที่ ถ้าเริ่มจากเล็ก ๆ อะ มันก็สามารถที่จะ อ่า ทำได้นะครับ แต่ขอให้แบบว่า เฮ้ย เรามีความพยายามหรือว่าความมุ่งมั่นที่อยากจะทำ อ่า ตัวขนมหวานเนี่ย อา จริง ๆ แล้วก็ไม่รู้สึกท้อก่อนนะครับผม
อื้อฮือ อา ค่ะ อือ อือ อืม เออ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ คุณคิดว่ามันแบบช่วยในทางด้านอื่นไหม เหมือนแบบสภาพจิตใจ หรือว่าทางร่างกาย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันช่วยไหมคะ?
อ่า ช่วยนะครับ คือต้องบอกว่าอันเนี้ยจากมุมคนทำจริง ๆ เลยอะ คือมันทำให้เรารู้สึกว่า เฮ้ย มี มีความสุขในการทำแล้วมันเหมือนมัน มันมีความรู้สึก มันไม่ได้เชิงว่าเหมือนอยากค้นหานะ แต่มันลุ้นน่ะ มันเป็นการลุ้นทุกครั้งที่เวลาเราเอาเข้าเตาอบ อย่างเงี้ย ในกรณีที่เป็นพวกคุกกี้เอง เค้กเอง อย่างเงี้ย อา คือเราก็พยายามลุ้นมากว่า เฮ้ย มันจะออกมาเป็นยังไง รสชาติมันจะเป็นยังไงบ้าง พอแบบ เฮ้ย พอเราเอามาลองกินแล้วมันอร่อยอะ เราก็รู้สึกแบบ เฮ้ย โอเคเลย อา
อือฮึ อืม อา อ๋อ ภูมิใจใช่ไหม เออ แล้วปกติคุณทำกินเองหรือว่าแบบว่าทำเผื่อแผ่คนอื่นด้วยอะคะ?
อ่า ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทำกินเองครับ แล้วก็ อ่า จริง ๆ อะ พอทำกินเอง มันก็ทำหลาย ๆ ชิ้นเนาะ เราก็จะมีแบ่ง อ่า ให้เพื่อนที่ทำงานด้วย แล้วก็ทางแฟนเราเขาก็เอาไปแบ่งให้ที่ทำงานด้วยเหมือนกัน
อืม เหรอคะ แล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างอะคะ?
คือจริง ๆ ที่ทำงานของ อ่า เพื่อน อ่า ของแฟนอะครับ เขาก็ถามนะว่า เฮ้ย จะมีทำขายไหม อะไรอย่างเงี้ย เพราะตอนนั้นน่ะเราอบคุกกี้ไป ใช่ แต่ว่าเราก็บอกว่า โอ๊ย เราไม่-ไม่น่าจะได้ทำขายหรอก เพราะว่า อ่า เวลาทำ มันก็มีไม่ได้เยอะ เราก็จะทำเป็นช่วง ๆ แต่ก็ไม่ได้ทำเป็นงานอดิเรกที่ว่า เฮ้ย ทำบ่อย เลยทำตลอดอะครับ อืม
จริงเหรอคะ? อ๋อ อา อา อืม คืออันนี้เราทำ เพราะว่าเรารู้สึกชอบกับการทำขนมจริง ๆ ใช่ไหมคะ?
ใช่ครับ เรารู้สึกว่า เฮ้ย พอเราได้ลองมาทำ แล้วยิ่งเป็นการทำครั้งแรกแล้วมันเวิร์กอะครับ มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่า เออ เรา ใช่ ใช่ แล้วก็อยากจะลองทำอะไรที่มัน เอ่อ ใหม่ ๆ หรือว่าแปลก ๆ อย่างเงี้ยครับ อืม
อืม มีแรงกระตุ้นใช่ไหม? แบบอยากทำต่อไป อืม เออ แล้วก่อนหน้านี่ คุณ ค ปกติเป็นคนทำอาหารมาก่อนหรือเปล่าคะ?
อ่า อาหารไม่ ไม่ค่อยได้ทำเลยครับ ก็คือส่วนใหญ่พวกอาหารเนี่ย คือต้องบอกว่า แม่เราอะเขาเป็น เขาก็ทำเป็นเปิดร้านอาหารตามสั่งเนาะ คือเขาก็จะทำอาหารเนี่ยแหละ แต่เราก็เคยมีแบบ อ่า ช่วยแม่บ้าง อะไรอย่างเงี้ย หรือว่าซื้อพวกวัตถุดิบต่าง ๆ ให้ แต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้สึก ใช่ ว่าไม่ ไม่ได้ชอบการทำอาหารนะครับ
อืม อ๋อ อ๋อ แต่ไม่เคยทำอาหาร อืม อาจจะมีสกิลมาจากแม่ไหมคะ? ใน การแบบว่าผสมส่วนผสม หรือรสชาติ อะไรอย่างเงี้ย เหมือนจะมีพร สวรรค์อยู่นะ
<chuckles> คิดว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้ครับ แต่แค่เราไม่รู้ <chuckles>
เออ เออ ๆ ๆ เป็นสิ่งที่คุณไม่เคยค้นพบมาก่อน จนวันหนึ่งคุณมาแบบค้นพบด้วยตัวเองใช่เปล่า เพราะไอ้การอยากกินบะนอฟฟี นั่นเอง แล้วอย่างเงี้ยค่ะ ค คือมันมีคนคุ คนรอบตัวคุณเขามองยังไงกับ กับผู้ชายทำขนมหวานอะคะ?
อา ใช่ อ่า เขาก็อาจจะมองว่า เฮ้ย มัน เออ เหมือนแปลก ๆ ดีนะ ปกติก็ไม่ เขาไม่ค่อยเห็นเรา แต่จริง ๆ อะ ผมก็มีอยู่ในกลุ่มที่เป็น อ่า อ่า เฟซบุ๊กอะครับ คอมมิวนิตี เกี่ยวกับพวกขนมหวาน อย่างเงี้ย เขาก็มีนะ ผมก็เห็นหลาย ๆ คนเป็นผู้ชายนะ แต่แค่หมายถึงว่า เขาอาจจะไม่ได้มาอยู่ในจุดเดียวกันกับ ที่ผมอยู่ อย่างเงี้ย แล้วคนรอบข้างของ อ่า อย่างแฟนผมเอง หรือผมเองเขาก็จะไม่ค่อยเห็นว่า เฮ้ย ผู้ชายทำ แนว <chuckles>
อือฮึ อือฮึ อืม ใช่ อ๋อ เออ ซึ่งบางคนอาจจะแบบ โอ้ เป็นผู้ชาย แต่มาทำขนมหวาน อะไรอย่างเงี้ย ดูมันแค่แปลกอะค่ะ แต่ไม่ใช่ว่าคุณทำอะไร ผิดไปนะ คือก็ มันก็เป็น เออ ทักษะอย่างหนึ่งเนาะ เป็นงานอดิเรกอย่างหนึ่งที่จริง ๆ มันก็ได้ทุกเพศทุกวัยนั่นแหละ
อา อา อือฮึ ใช่ครับ แต่ว่าสิ่งหนึ่งเลย ก็คืออาจจะต้องบอกว่า เรา อันเนี้ยถ้าแบบแนะนำได้ คือเราเรียนรู้จากตัวเองอะครับ คือในทุก ๆ ครั้งที่เราทำอะ เราจะเป็นคนที่ทุ่มเต็มที่เลย กับสิ่งที่อยากจะทำ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุ อ่า วัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบ เราซื้อแบบจัดเต็มมาเลย พอสุดท้ายอะ พอมันมีช่วงไม่มีเวลา อะ วัตถุดิบก็หมดอายุไป มันก็จะต้องแบ่งทิ้งบ้าง อุปกรณ์บางทีก็แบบเยอะเกินไป รกบ้าน อย่างเงี้ยครับ <laughs>
อะฮะ อืม อ๋อ อืม อืม อ๋อ เหรอคะ? อ๋อ ก็ลงทุนไปเยอะเหมือนกันใช่ไหม? กับงานอดิเรกนี้ อื้อฮือ แล้วอยากจะแนะนำคนอื่นยังไงอะคะ?
ใช่ ๆ อา ก็เลย เออ ซื้อ อาจจะให้เริ่มซื้อจากอุปกรณ์น่ะครับที่เน้นในเรื่องของ อ่า เป็นการทำเค้กหรือว่าคุกกี้มาก่อน แต่ว่าแบบเป็นแบบพื้นฐานน่ะครับ อย่างเช่น อ่า พวก อ่า ถ้วยส่วนผสม ไม้ตีแป้ง หรือว่าที่ตี อ่า เขาเรียกว่า เป็นที่ผสมแป้งหรือว่าปั่นวิปครีมแบบอัตโนมัติ อย่างเงี้ย แต่อาจจะเลือกที่แบบราคายังไม่แพง แต่ว่าเตาอบเนี่ย อาจจะแนะนำว่า ถ้าจะ ถ้ามีเริ่มของการอยากจะซื้อเนี่ย อาจจะซื้อไปในรุ่นที่ไม่ได้ใหญ่เกินไป แต่เป็นรุ่นกลาง ๆ นะ แต่ก็ไม่ควรเล็กเกินไป ใช่ เพราะว่ากลาง ๆ เนี่ย ถ้าซื้อมาแล้วอะ เราสามารถทำ อ่า ขนมออกมาได้หลากหลายเนาะ ตั้งแต่แบบพวกอบคุกกี้ ชีสเค้กขนาดใหญ่ แล้วก็พวกเค้กปอนด์ อย่างเงี้ยครับ
อือฮึ อืม อา ค่ะ อืม กลาง ๆ ก่อนเนาะ อืม อา อืม ดะ ฟังดูแล้วเนี้ย ก็อุปกรณ์เยอะเหมือนกันเนาะ
อือ ใช่ ๆ แต่วัตถุดิบเยอะกว่า <laughs>
<chuckles> โอ้โฮ อืม นี่ไงเราก็เลย ปกติอะไม่ค่อยทำขนมหวานหรอก ซื้อกิน <laughs> เป็นคนที่ชอบซื้อกินมากกว่า
อือฮึ อืม ใช่ ถ้าซื้อกินมันก็จะสะดวกหน่อย ก็คือแค่เสียเงิน เราก็กินได้เลย แต่ว่าถ้าทำอะ โอเค กว่าจะใช้ระยะเวลา แต่ว่าความรู้สึกก็จะต่างกัน แต่ว่ามันจะมีอย่างเดียว ก็คือถ้าทำอะ ห้ามท้อเวลาเราทำขนมหวานเสร็จ เพราะว่าสิ่งที่คุณจะเจอก็คือ
อืม ใช่ ใช่ ใช่ไหม? เราไม่ประสบความสำเร็จ อืม มันอาจจะไม่ได้ใช่ไหม? <chuckles>
<chuckles> เขาเรียกว่า อ่า เป็นอุปกรณ์ที่เราต้องล้างครับ ถ้าคุณทำเสร็จแล้วอะ อา อันเนี้ย มันคือสิ่งสำคัญเลย คือส่วนใหญ่คนจะท้อเพราะไอ้ตัวนี้แหละ <laughs>
ใช่ ๆ ๆ ว่าจะพูดถึงการล้าง เหมือนกัน <laughs> เออ <chuckles> เออ โอเคค่ะ อา ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณนะคะ ที่มาแชร์ประสบการณ์อานอดิเรกของการทำขนมของคุณ สนุกสนานมากๆ เลย แล้วถ้ามีโอกาสมาคุยกันใหม่นะคะ
เออ น่า อืม ได้เลยครับ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสอะ เราจะ อ่า เล่าในส่วนของ อา ขนมที่เราทำบ่อย ๆ แล้วก็ทำสำเร็จมาก ๆ ให้ฟังแล้วกันนะครับ
ได้เลยค่ะ วันนี้สวัสดีค่ะ
ครับ